طبعًا، طبعًا. يمكن أول ما تيجي سيرة أغاني الصيف والهوا والبحر الواحد يعني يفتكّر عمرو دياب على طول. <chuckles> يعني عمرو دياب صوته صيفي شوية. آه، آه. ممكن بقى آه. زي ما بتقولي كده، حاجة فيها فرحة كده و وبحر وهَوا وألوان وضحك وهزار ويمكن برضه عارفة أنا م مش باميل بصراحة للأغاني الشعبي أوي، مش باحبها يعني الMood بتاعها يم اللي هي ال اللي بيسمّوها اللي هي المهرجانات والحاجات دي، بس بصراحة في حاجات كده آآ بنت لذينة، يعني تضحّك وت ترقّص الواحد كده وتخلّيه مبسوط ويعني آآ، يعني آه. ممكن ساعتها الواحد يشغّل حاجات زي كده وتب
إمم. بالضبط. أكيد، آه. بالضبط. آه. آه. يعني أنت بتحِس إن ده Mood الصيف، Mood الصيف بَهْج وفَرَح، فتسمع أغاني بتفرّح، بترّقص كده يعني.
آه. آه. الواحد يس إمم، بالضبط جدًا، جدًا. يعني يمكن ده الوقت اللي الواحد يسمع فيه بقى الحاجات المضحكة بتاعة حمّو بيكا و وباتون ساليه بالسمسمهات والحاجات اللي هيلخ
إمم. حلو. ياه! <chuckles> للدرجة دي؟
آه. يعني آآ فهي آه. يعني حسب الMood يمكن زي ما بتقولي في الصيف، بيبقى الوضع طبعًا الواحد عايز يتبسط وعايز يعني م مش لازم نَكَد. يعني مش لازم مش لازم عُمق، يعني بلاش نَكَد. مش لازم الواحد يبقى عميق يعني ع خلّي الفرحة تخُش التاكس
<chuckles> أيوه. آه. بالضب هو أنت أصلًا من النوع اللي هو بيتأثّر بالأغاني؟ يعني أنت مثلًا لو سمعت أغنية ممكن تتأثّر بيها لدرجة إنّك مثلًا ممكن تزعل، تتخنق لو أنت كنت مبسوط؟
بُصّي، هو مش لدرجة الواحد يزعل أو يتخنق، بس ممكن يبقى في أغاني حزينة مثلًا تفكّرنا بذكرى معيّنة مثلًا بتضايقنا، تفكّرنا بحا موقف بحاجة. أ آه، مش هنزعل وناخُد جنب و لأ، يعني مش للدرجة دي، بس ب عارفة بتبقى في سِنّة مضايقة، اللي هو ما فيش داعي. يعني الواحد لمّا يبقى في موقف فيه انبساط و و وفَرَح و وضحك وهزار، لأ نفتكر يعني آآ لا آه، نتبسط يا جماعة. يعني زي ما باقول لِك، عايزين الفرحة تخُش التاكسي، يعني إحنا عايزين نستمتع بالقعدة و والله آه نضحك ونهزّر يعني. فمش وقت عُم يعني ومش وقت يعني الأغنية الحزينة اللي أنت بتحبّها عشان ألحانها جامدة جدًا ومكسّرة الدنيا، خلاص أوكي الألحان جميلة، بس خلاص و وقت تاني يعني.
إمم. آه. إمم. بالضبط. إمم. <chuckles> برافو عليك. أيوه، فهمت قصدك فع إمم. بالضبط آه. طب أنت بتحِس إن عامةً ذوقيًا لو حد مشغّل أغنية ويعني الباقي متضايق منها، عادي إن هم يقولوا له يقفلوها وكده والّا لأ، بتسيبه مشغّل اللي هو مشغّله؟

آه طبعًا، لو الواحد بقى قاعد مع ناس كبيرة مش هينفع بقى إن هو يشغَّل آآ، عمرو دياب بقى والحاجات اللي هي ال لأ، يعني لأن برضو مهما كان الناس الكبيرة يعني عارفة بيبقى عندهم نوع كده من الوقار، وال وال والأدب و وقار حتى السِنّ نَفسه أصلًا من غير ما يعملوا حاجة هو مديهم وقار ومديهم هيبة ومديهم حضور وهُم قاعدين وموجودين، فطبعًا ال الناس الكبيرة مش هينفع إن إحنا حتى احترامًا لنَفسنا واحترامًا ليهم كمان يعني الواحد مش هينفع يعني الواحد لو شغّل حاجة مثلًا ل ذ يعني ذوقيًا لا تليق فهو بيقلل من نَفسه، وبيقلل من هيبته قدّامهم، فلأ طبعًا ساعتها لازم طَب إيه تحبوا مثلًا ناخد رأيهم، تحبوا تسمعوا إيه؟ آآ، ممكن نقترح حاجة حتى طَب إيه رأيكم أنا مثلًا سمعت أغنية مثلًا أول مَرّة أسمعها لوردة جميلة عجبتني أوي، فنفتح كلام طَب
بالضبط آه. إمم. أكيد. آه. أيوه. طَب أنت عندك أصلًا ترتيب معيّن للplaylist بتاعتك، حاطط لها كده نظام معيّن وترتيب معيّن، والّا عامل mix كده من كُلّ حاجة؟ الplaylist بتاعتك مثلًا ممكن تبقى من كُلّ حاجة، مش منظمة مثلًا؟
آآ آه، يعني آه ممكن آه، يعني في ال يعني أفتكر إن هي كنت كانت حاجة كده شوية عربي، شوية English، شوية حاجة فيها خبط كده ورزع، وعارفة ال شوية ال ال الbeat بقى الحاجات ال الشبابية دي، أوقات تاني تلاقي أغنية شعبي عادي خالص، شوية ت تلاقي ح محمد منير وراها، آآ، تلاقي حاجة فيها حماس كده و
إمم. آه. يعني هي اللي يسمعها يحس بخلل أصلًا اللي هو يخرج من حالة يدخل في حالة تانية.
آه يعني بالضبط، بس أنا مش عاملهم كده، مش باشغّلهم ورا بعض، يعني أنا بافتح مثلًا بانتقي بقى حسب الmood، أنا حابب اشغّل إيه مثلًا، وادخل أسمعه، حاجة هادية، حاجة رومانسي، حاجة حسب الmood بصراحة، يمكن أنا باميل للأغاني الEnglish شوية آآ، باحبها، والأغاني العربي برضو الصراحة فيها حاجات كتير آآ، يعني عظيمة وجميلة، فهو بيبقى حسب الmood يعني بصراحة، خ بادخل أنتقي اللي أنا عاوزه، ولمّا أشغّل حاجة مثلًا أفتكر حاجة تانية فأروح أدّور عليها أشغّلها، بس بصراحة بس كسلت بقى إن أنا <chuckles> أعم
إمم. إمم. إمم. أكيد. إمم. بالضبط آه. يعني أنت مش من النوع اللي هو تسمع حزين، حزين، حزين، ورا بعضه، والّا عادي ممكن تنقل من حزين لأغنية سعيدة فتحس بخلل في المشاعر مرة واحدة؟

ياه! <laughs> إيه ده؟
آه، يا بتاع <chuckles> ما أنا باقول لِك هو Mix غريب شوية، يعني آه الموضوع أنا عارف إن الاسم ممكن يكون صادم شوية أنا أنا آسف يعني على ده، بس هي أغنية كوميدية تمام، آه، يعني آه، ف فهو طول الأغنية يا عيني عمّال يحب فيها ويقول لها آآ، اللي هو إحنا لما كنا بنروح ناكل مثلًا كنت باجيب لنا أنا باجيب لِك أنتِ الCombo وأنا آخد single آآ، حاجات زي ك أ مش بيعايرها لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، مش بيعايرها هو بي إيه آآ بيلومها.
<chuckles> بالضبط. آه. إيه؟ إيه؟ بيعايرها؟ بيعايرها بالأكل اللي بيصرفه عليها؟ بي آه، ما أنا باجيب لك أنتِ Combo يعني بيصرف عليها أكتر وكان بيستخسر ويجيب لنفسه الSingle.
بي بيعاتبها، يعني اللي هو آه، آه، هو هو مش بيستخسر بالضبط هو زعلان منها، اللي هو آآ، جِبت الCombo ليكِ وأنا كنت باخد تقريبًا بيجيب لنفسه single باين من غير بطاطس وحاجة ساقعة ده كان معنى المش عارف آآ، مثلًا يقول لها إيه آآ، عاوزة هدايا نجيب عايزة نروح ل لنينه نروح، وفي الآخر تسيبيني يا بتاعة ممدوح عارفة حاجات زي. <chuckles>
إمم. إمم. أيوه. أيوه فهِمت قصدك بجد، إيه الذوق ده، مين اللي كان مشغل الأغاني دي؟
يعني <laughs> والله والله هي كانت حاجة س يعني ي مصيفية كده عارفة لذيذة، يعني كان م يعني كانت أول مرة أشوف الأغنية ال العجيبة دي الصراحة يعني ف فيمكن ال الك الClip كمان بتاعها مضحك أوي عارفة دبدوبة كده وبتدبدب في الأرض بقى وتبُص حاجات ل يعني الصراحة كان شكلها مضحك جدًا، يعني من الحاجات اللذيذة يعني ابقي شوفيها يعني ابقي شوفيها هتتبسطي، <chuckles> ف فالصراحة يعني يمكن الواحد ب على حسب ال حسب الMood بقى اللي هو فيه قاعد مثلًا في البيت.
أيوه فهِمت. إمم. Mood إيه، إيه الMood اللي ممكن يخليكم تسمعوا يا بتاعة ممدوح؟ <laughs> إيه بجد. <chuckles>
والله أنا أنا باسأل نفسي نفس السؤال ويعني آه خلينا حتى نتكلم على حاجة تانية لأن أنا الصراحة يعني كرهت كل اللي اسمهم ممدوح يعني. <chuckles>
بالضبط آه، يعني عندك حق.
<laughs>
طيب آآ، أنت مثلًا إمم.
بس بس خليني يعني في في آه moods تانية بقى الواحد قاعد في البيت مثلًا بيسمع حاجة مش عارف يعني في حاجات آه، في حاجات حلوة إن إحنا نتكلم فيها أحلى من حاجات ال
كويس.